Olá, será que você pode me ajudar com uma coisinha, me dando umas dicas?
Claro.
Olha só, vou te contar um pouquinho. Eu tô precisando, assim, criar uma rotina
Uhum.
que me ajude a não ter recaídas.
Ok, uhum.
Eu vou te contar o que é, não sei, acho que as a rotina grande pra todo mundo quase sempre é academia, né. É muito é muito difícil pra mim, eu tenho boa intenção, eu tô pagando academia.
Sim, é verdade. Hum. Boa, já é um ca já é um caminho, né, já é o começo. <chuckles>
É, mas daí eu também me cobro mais, né, porque eu acabo sempre inventando desculpas pra não ir, e assim, é impressionante, eu deixo de ir uns dias, já
Sim.
não consigo voltar, então
Jura? Quando pausa, assim, depois fica mais difícil ainda pra voltar.
Juro. Uhum, daí eu invento, ah, o trabalho, mas assim, na verdade, né, eu não preciso ir ali ficar 2 horas. Eu poderia ir aí ficar uns 40 minutos, né. Mas daí eu quero fazer aquilo É, quero fazer tudo e não consigo.
Uhum. Exato. Quando você vai, você quer fazer, tipo assim, várias séries. Você quer fazer valer que você foi na academia, quer fazer tudo de uma vez.
E Porque eu estava indo somente 3 vezes na semana, então até eu era compreensível, né. Eu já treinava tudo, descansava, treinava. Outro dia eu ia, mas começaram a acontecer tantas coisas que me tiraram outra vez da minha rotina.
Uhum. Mi o que que aconteceu que te tirou, assim, da rotina?
Ai, hum, peguei mais trabalho. Aí assim, na minha casa sou eu que faço tudo. Assim, as pessoas até a abrem eu não vou falar do meu filho porque ele é pequeno, né. Mas, assim, meu companheiro abre: "Ai, o que tem para comer? O que que a gente vai comer? O que que você vai fazer?"
Uhum. Uhum. Ok, fica as responsabilidades para você, né, da casa, digamos.
É, tudo. E, assim, eu não sei nem como falar que eu estou de saco cheio, entendeu. <chuckles> Mas isso acho que é conversa pra outro dia, porque eu poderia ficar o dia inteiro aqui. <chuckles>
Hum, mas olha Ai, olha, eu imagino. É realmente complicado, né. Mas então você tem sentido que o que mudou na sua rotina foi justamente que você começou a pegar mais trabalho, além das coisas de casa que já são com você também, e aí nisso você tem tentado encaixar a academia, mas não tem dado certo?
Hum. Uhum. E eu mesmo sou a minha própria sabotadora, entendeu, porque, ah, eu fu ah, eu invento desculpas, né. Eu falo: "Ai, não, amanhã não vou porque tá chovendo. Ah, amanhã não vou porque vai tá muito sol", aquelas história é uma his é só uma exce <chuckles> no senti
Hum. Uhum, sim. Sim, faça sol, faça chuva, é uma desculpa. <chuckles>
É isso, exa não literalmente, né, mas é mais ou menos isso.
Sim, sim.
Então eu preciso ai, talvez, assim, de dicas. S será que você pode?
Entendi. Sim, sim, claro. Pra isso vou só tentar entender um pouquinho melhor a sua rotina. Por exemplo, quando você acorda, o que que você faz, assim? Quais são os horários que você costuma trabalhar, fazer as coisas da casa? Como que você organiza isso tudo no seu dia a dia?
Ai, legal. Uhum. Entre semana, meu dia começa cedo. Daí eu acordo, eu preparo o meu café e o do meu filho pra levar ele para o colégio, aí eu faço o lanchinho dele também, levo ele para o colégio e normalmente eu volto pra casa pra trabalhar. Eu estava, eh eu estava indo na academia um horário an um pouco antes de buscar ele no colégio. Ele sai cedo, ele sai às 14h.
Uhum. Ok. Ok, então você estava indo na academia ali por volta da hora do almoço?
Exatamente, 11:30, que tem umas classes às 12:00, até 13:30 eu podia ficar lá na academia, né, então eu estava encaixando bem. Aí eu peguei um trabalhinho extra
Uhum. Ok. Sim. Hum.
Hum, exato. Daí pensei, coloquei na balança: academia, dinheiro. E eu só só posso fazer realmente de manhã.
<chuckles>
Porque tem gente em casa de tarde, daí a o meu menino já está, tem barulho, então eu acabo tendo que trabalhar de manhã. Ir à academia de tarde, não sei se eu conseguiria.
Hum. Ok. Uhum. Mas por que você acha que você não conseguiria colocar de tarde, por exemplo?
Ai, eu já tentei tantas vezes, mas, hum, eu não sinto, assim, eu chego ali, eu estou desanimada, eu estou cansada, porque eu já tive um umas horas, né, de de não parar, de trabalho, então já academia pra mim já vira uma obrigação chata
Uhum. Entendi. Mas, olha
que eu queria que fosse hum.
quando você leva o seu filho na escola, você leva ele que horas de manhã?
A gente sai 8:40, 8:50. Ele tem que estar, ali, como tarde às 9:20.
Ok. E aí, depois disso, normalmente, você vem pra casa de volta?
Uhum, pra trabalhar.
Ok. Olha, mas, e se quando você deixasse seu filho na escola, você fosse direto pra academia. Malhasse, ali, uns 40 minutos, 1 hora no máximo, e fosse pra casa. E aí, trabalhasse. Ficaria muito ruim pra você?
Uhum. Hum, na verdade, não. Eu não tinha pensado nisso, porque são horários que não tem as classes que eu faço. Mas eu poderia voltar e fazer exercício sozinha, né, sem sem ser as classes.
Hum. É. Aquela parte da musculação, né. Digamos, sem, ali, as aulas.
É. É. Sabe o que acontece? Eh, já é por saúde, mesmo. Eu deixei de fazer, eu já estou, outra vez, com dor nas costas. Eh ah, dor nos joelhos. Tudo dói mais, é impressionante.
Uhum. Hum. Ok. É, então de repente já é um sinal aí do corpo, né, pedindo por pela volta ali do exercício digamos, porque essa zo
Tá, e quantas horas você acha que eu você disse 40 minutos, é, posso fazer um circuito de 40 minutos e
É assim. Exato, 40 minutos, 1 hora, sabe, não necessariamente você precisa ficar lá 2 horas na academia ou mais que isso, já que você falou que o trabalho você também prefere fazer de manhã, eu pensei em colocar, assim, a academia de manhã, mas sem tomar muito seu tempo pra justamente tentar conciliar ali os 2.
Uhum. Ah, então o que eu posso fazer, é já ir com a roupa da academia, eu deixo, eh, olha legal, ó, eu posso eu deixo o meu filho Até economizaria na gasolina, porque antes eu fazia o contrário, é é um trajeto que eu vou economizar.
Uhum. Olha, que maravilha. <chuckles> Uhum.
Porque eu deixava o meu filho, voltava pra casa, trabalhava e saía às 11h30, mais ou menos.
Uhum. E a academia é perto?
E é, na não, ela está não não diria metade do caminho, porque é um sentido, é outro lado, mas daria, seria as assim como se fosse a fórmula de um triângulo, de uma ponta à outra, daí eu iria na academia e voltaria pra casa.
Uhum. Ok. Uhum.
Eu economizaria
Sim, exato.
porque normalmente eu vou, deixo, volto para casa, vou na academia e vou volto pro colégio.
Uhum. Seria meio que o inverso, né, o caminho que você faria agora.
Fiz bem a conta. Uhum. É, não, eu já de é, é verdade. Mas assim, daí eu já tiraria esse peso da minha consciência, porque tá pesando.
Exato. Mas olha, não tem nenhuma aula mais ou menos nesse horário que você possa fazer?
Não, as aulas elas são às 10:30, eu vi, eu chegaria na academia às 09:30.
Ok.
Porque são 10 minutos do colégio, mais ou menos.
Uhum. Ok, então.
Não, mas eu acho que posso pegar classes as aulas também no final de semana, eu posso pegar uma aula.
É, porque se você se a academia para você no final do dia acaba sendo algo ali, você já não vê algo como muito prazeroso, né, acaba vendo realmente como uma obrigação e tudo mais, não sei até que ponto vale a pena você meio que fazer essa força só para poder pegar as aulas, sabe?
Uhum, não eu acho que é melhor eu voltar, eu posso refazer, porque eu tinha um planejamento antes, assim tem uns 2 anos atrás, que eu fazia as salas a sala de musculação, daí eu tinha ali, era o que você falou, uns 45 minutos, daí eu fazia 15 de cardio.
Hum. Uhum. Olha, bom, Aí fecha 1 hora.
Uhum. Eu posso retomar isso, até pedir ali, eles te podem fazer um novo, eu dizer o que que eu estou precisando.
Sim, sim. Acho que o ideal seria mesmo fazer um novo, né. E aí, você visa agora no que você tá mais focada, o que você prefere. E aí, tudo que é novo acaba incentivando um pouco mais. Então, você também, tendo ali um plano de treino novo, pode ser que também te incentive, sabe, a ir e a começar.
Uhum. Hum. É fácil criar essa rotina novamente. Meu medo é <chuckles> recair. Tem alguma dica mais, assim, para eu não recair?
Olha, de repente, você criar meio que um sistema de recompensa, sabe? Por exemplo, se durante a semana você conseguiu cumprir isso pelo menos, ali, 3 vezes na semana, sabe, conseguiu ir na academia.
Hum. Uhum. É isso que eu penso, 3 vezes, no começo.
Pronto. E aí, no final de semana, você justamente vai e se permite, não sei, comer, de repente, um docinho ou fazer, assim, um agrado para você, de tipo, merecimento por ter seguido, sabe, essa rotina da academia.
Olha, gostei gostei da ideia, sim. Sim, não, o negócio é <sighs> é recomeçar, né. O mais difícil é isso, o meu medo de
Pode ser legal. Sim, esse empurrão inicial é um pouquinho mais difícil. Mas, depois que você for a 1° vez, acredito que as outras vão ficando cada vez mais fáceis de você seguir.
Uhum. Tá, eu vou seguir o que você falou. Eu vou colocar aí uma pequena recompensa, talvez um brunch com amigas no final de semana.
Olha, uma boa.
É. Como eu vou falar: "Olha, recompensa da academia. Vamos repor as calorias perdidas." Não, um brunch saudável.
<chuckles> Exatamente. Uhum. Sim, exato, certíssimo. Acho uma ótima ideia.
Ah, muito obrigada, viu. Me ajudou bastante.
Ai, de nada. E eu fico muito feliz em ter te ajudado. Qualquer coisa que você precisar, eu estou por aqui, viu. Até a próxima.